สวัสดีค่ะคุณบ้าน
ค่ะ เป็นไงบ้างคะ วันนี้ฝนตกไหม?
วันนี้ที่นี่ไม่ตกค่ะ แต่ว่าลมแรงมากเลยค่ะ เมื่อเช้านี้คือแบบลมแรง ได้ยินเสียงลมพัด ข เข้ามาในบ้านเลยอะค่ะ รู้สึกว่า โอ้โฮ วันนี้ต้องลมแรงมากแน่ ๆ
อือฮึ อืม อืม ๆ แต่บางทีอะ ลมแรงอะ ก็ ฝนก็ไม่ได้ตกเสมอไป <chuckles> เหมือนหลอกให้กลัวเฉย ๆ แบบไปเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้ อะไรแบบเนี้ย ปิดประตูบ้าน อืม
ค่ะ ใช่ <chuckles> <chuckles> ค่ะ อืม
อืม ค่ะ คุณหมวกคะ วันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจมาพูดคุยกันค่ะ ก็คืออยากจะถามคุณหมวกอะค่ะว่า ที่ไหนในธรรมชาติ ที่ทำให้รู้สึกสงบที่สุดคะ?
ค่ะ อืม เอาเป็นที่ ที่เคยไปมานะคะ ที่ ที่เคยไปมา แล้วก็เป็นแบบ เป็นที่เที่ยวธรรมชาติ ที่เคยไปแล้วรู้สึกมันสงบมากเลย ก็คือ ค เอ่อ อุทยาน เอ๊ะ เขาเรียกว่าอะไรนะ เขา เขาสกอะค่ะ อุทยานแห่งชาติ เขาสก สุร สุราษฎร์ธานีค่ะ เขื่อนเชี่ยวหลาน อา ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม ที่นั่นเคยไปมา
อือ ๆ ๆ เขาสก คุ้น ๆ ค่ะ คุ้น ๆ อืม อา โอเค โอเค รู้แล้วค่ะ อืม เพราะ ทำไม ชอบ อากาศแบบนั้นอะคะ?
ใช่ค่ะ เพราะว่า เออ จากที่เคยไปมาใช่ไหมคะ มันแบบ มันเป็นพื้นน้ำแบบกว้าง ๆ อะค่ะ แล้วก็มันเป็นเขื่อนเนาะ แล้วเราก็ต้องเข้าไปพักในนั้นอะค่ะ ไปพักแบบใน Resort ที่ ที่อยู่บนน้ำ ที่อยู่ข้างในเขื่อนไปอีก เออ แล้วก็เคยไปพักมาค่ะ 3 วัน 2 คืน รู้สึกว่า มันสงบมากเลยค่ะ เพราะว่ามัน ถ้ายิ่ง Resort ที่อยู่ข้างในอะ มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เออ ทุกอย่างคือแบบ อืม แล้วก็ ได้ใช้ความสงบแบบเต็มที่เลยค่ะ ไม่ได้ติดต่ออะไรกับโลกภายนอกเลย <chuckles> อยู่ข้างในแล้วก็พบเจอแต่คนที่อยู่ใน Resort เดียวกัน แล้วก็เพื่อนร่วมทริป เออ ที่ไปด้วยกัน ประมาณนี้ค่ะ แล้วบรรยากาศมันก็
อืม อืม อืม ๆ โอ้โฮ อือ อือ อือ อือ อืม อืม ๆ
สงบมากจริง ๆ ค่ะ อาจจะมีแค่ <clears throat> ยิ่ง ยิ่งโดยเฉพาะตอนเช้า หรือตอนเย็นนะคะ มันก็จะแบบพื้นน้ำนะคะ สงบ ๆ แล้วก็มีแค่ลมที่พัดเข้ามา แล้วก็อาจจะมีเสียงนกร้องจากธรรมชาติบ้าง เออ ประมาณนี้อะค่ะ แต่ว่า เออ รู้สึกว่ามันสงบจังค่ะ ได้ ได้แบบ สามารถแบบทำสมาธิ หรือว่านั่งให้แบบ ใจแบบสงบได้อะค่ะ อืม
อืม อืม อืม ๆ เำข้าใจค่ะ เห็นด้วย รู้สึกว่า แบบบางทีเราก็ต้องการที่ ที่แบบสงบ เพื่อพักผ่อนจิตใจของเราเหมือนกัน
ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ก็คือ
อืม ถ้าเป็นตัวของบ้านเองอะค่ะ จริง ๆ อะ บ้านน่ะเป็นคนที่อยู่ภาคเหนืออยู่แล้ว ก็จะชอบแบบภูเขาป่าไม้ อะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะ ถ้า แต่ จริง ๆ โตมากับภูเขาป่าไม้นะคะ แต่ว่าถ้าให้เทียบระหว่างภูเขากับทะเลอะ ก็ยังจะเลือกคูเขาอยู่ดี เพราะมันให้ความรู้สึกที่เย็นผิว
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ <laughs> อ้อ ใช่ไหมคะ? แล้วก็ไม่เหนียวด้วยเนาะ? <laughs> ไม่เหนียวเหมือนทะเล <chuckles> ค่ะ
อืม ใช่ เย็นผิ ใช่ไม่เหนียว เย็นผิว แล้ว ก็ใช่มันก็จะมีกลิ่นหอมของธรรมชาติ กลิ่นน้ำ หรือเวลาฝนตกอะค่ะ เคยได้กลิ่นแบบกลิ่นดินหลังฝนตกไหมคะ?
อา ใช่เลยค่ะ เป็นกลิ่นที่แบบจำได้เลยค่ะ ว่า ป เป็นกลิ่นสมัย สมัยเด็ก ๆ กับกลิ่นดิน อา ใช่ค่ะ
อา ใช่ อืม ใช่ มัน มันหอมอะค่ะ รู้สึกชอบ ก็เลย ก็เลยชอบด้านภูเขา อะไรแบบนี้มากกว่าค่ะ แล้วก็ อืม ที่ ที่รู้สึกว่า ไปแล้วรู้สึกสงบที่สุดอะค่ะ จะไปที่ เที่ยวน่านค่ะ จะเป็น เอ่อ สะปัน ใช่ แต่มัน มันเกือบจะลาวแล้วอะค่ะ แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบ เป็นหมู่บ้านที่แบบอยู่กลางหุบเขาเลยค่ะ แล้วก็ที่พักเนี่ยค่ะ เขาจะอยู่ติดกับลำธาร แล้วทีเนี้ยค่ะ มันก็จะมีเสียงลำธารไหลตลอดเวลาเลยอะค่ะ มันเหมือนเว ที่เราแบบ มันจะมีแอปพลิเคชันที่แบบจะช่วยให้เราฟังเสียงน้ำตกอะ มันเหมือน แบบเคย เคยฟังใช่ไหมคะ? อา ใช่ แต่อันเนี้บคือ มันเป็นเสียงจริง บรรยากาศจริงอะไรแบบ เอ่อ อากาศจริง ๆ เลยอะค่ะ แล้วมันก็เขียวรายล้อมตัวเราไปหมดเลย อากาศดีมาก ๆ แล้วก็เหมือนว่า เอ่อ เวลาหลับ หรือเวลาตื่นเรามา เราก็จะได้ยินเสียงลำธารนั้นตลอด มันทำให้แบบสดชื่น ผ่อนคลายสุด ๆ เลยอะค่ะ อืม
ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม <laughs> เคยได้ยิน เคยได้ยิน ค่ะ <chuckles> อ้อ อ้อ ค่ะ <chuckles> อะฮะ ค่ะ โอ้ เคยได้มีโอกาสไป ไปเที่ยวน่านอยู่เหมือนกันนะคะ แต่ว่าเป็นแบบ กลายเป็นว่า เหมือนใช้เวลาที่น่านนั่นสั้นมากเลยค่ะ จนแทบแบบไม่ได้เห็นอะไรมากมายเลย ก็รู้สึกว่า เออ เนี่ยเหมือน เหมือนไม่ได้เจอบรรยากาศเหมือนที่คนอื่น ๆ เขาไปเที่ยวน่าน ไปแบบธรรมชาติ หรือไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ รู้สึกการไปน่านครั้งนั้นเราได้อะไรมานะ <chuckles> เหมือนไม่ได้อะไรเลย <chuckles> เลยรู้สึกว่า อาจจะต้องไปอีกสักรอบเสียแล้ว อืม ค่ะ
อืม อืม อือ อืม <laughs> อ๋อ ค่ะ อา ถ้า ถ้าไปอะ แนะนำให้ไปแถว ๆ สะปันค่ะ อันนี้ไปรีสอร์ทชื่อ อุ่นไอมางค่ะ แล้วก็เหมือนเขามีอ่างให้ด้วยค่ะ ใช่ อ่างอาบน้ำ หรือแบบว่า อืม มี จริง ๆ ก็มีอาหารเช้า แต่ว่าแบบอาจจะไม่ค่อยชอบอาหารเช้าเขาเท่าไร เพราะว่าเหมือนมันซ้ำอะค่ะ เหมือนเมนูซ้ำทุกวัน อะไรแบบนี้ ก็เลยแบบ อืม ไม่ค่อยโอเค ถ้าสมมุติเขาเปลี่ยนเมนูก็อาจจะโอเคกว่านี้ แต่ แต่ถ้าพูดถึงบรรยากาศเลย ก็คือดีมาก ๆ เลยค่ะ อืม
อืม อ๋อ เคยได้ยิน ๆ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ น่าสนใจ เพราะว่าเคยเห็นแบบจากที่ยูทูบเบอร์ หรือหลาย ๆ คนเขาไปเที่ยวน่าน ใช่ไหมคะ แล้วถ่ายรูปมา โอ้! มันแบบธรรมชาติมันดู มันดูธรรมชาติมากแล้วก็เงียบสงบมากเลยนะคะ แบบ ท น่านยังรู้สึกว่า มีความเป็นธรรมชาติอยู่เยอะมากเลย อ๋อ
ใช่ค่ะ เงียบมาก อืม ใช่ค่ะ ตอนนั้นน่ะ ช่วงนั้นไปอะ ฝนก็ปรอย ๆ ด้วยก็เย็นไปกันใหญ่เลยค่ะ ก็แบบเหมือน ใช่ ๆ แต่ว่า แต่ว่ามันมีอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะ ยัง ยังแบบว่าสามารถแชทคุยกับเพื่อนได้อยู่ค่ะ อืม ค่ะ แล้ว แล้วคุณหมวกพูดถึงว่า ไปเขื่อนเชี่ยวหลาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปแบบ <tsk> ไปบ่อยไหมคะ?
ค่ะ โอ้ ดีจัง <laughs> เออ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม เอ่อ ยังไม่ ไม่บ่อยค่ะ เพิ่งไปมาครั้งเดียว เอ่อ ครั้งนั้นก็รู้สึกว่าประทับใจมาก ก็ ก็หลายปีแล้วนะคะ รู้สึกว่า ไปแล้วยังรู้สึกประทับใจอยู่ แล้วก็คิดว่าอยากจะกลับไปอีกค่ะ ก็มีแพลนเหมือนกันว่า ครั้งเนี้ยอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยเหมือนกัน ก็เป็นที่ที่แบบหลาย ๆ ครั้งเวลามีคนหาม ว่าไปเที่ยวไหนดี ก็จะเป็นที่ที่ยังแนะนำให้คนไปอยู่นะคะ เพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ย มันเป็นที่ที่มันไม่เหมือนใครเลยอะค่ะ น้ำมันเป็นสีฟ้า ฟ้าเหมือนแบบฟ้าน้ำทะเลอะค่ะ ทั้ง ๆ ที่มันเป็นแบบน้ำจืดอะค่ะ แล้วก็รู้สึกว่า เออ มัน มัน มันสวยมาก สวยเหมือนทะเล แต่มันไม่เหนียวเหมือนทะเลค่ะ มันก็ ได้บรรยากาศเหมือนแบบทะเลสาบอะค่ะ แล้วมันก็ใหญ่ ๆ ใช่ไหมคะ แบบพื้นน้ำใหญ่ ๆ ก็มีในส่วนของภูเขาด้วยมันก็จะเห็นแบบวิวภูเขาแล้วก็ แต่ แต่จริง ๆ มันมีแบบการเดินป่าใน ในนั้นด้วยนะคะ แต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงแบบหน้าฝนนิด ๆ อะค่ะ ก็เลยไม่ได้เดิน ไปเดินป่า ก็เลยใช้ เอ่อ วิธีแค่ทำกิจกรรมอะไรอยู่ที่หน้ารีสอร์ท ส่วนมากก็เป็นแบบ
อืม อืม อืม อือ อ๋อ อืม อือ ๆ อืม
พายเรือ พายเรือ kayak อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปที่นู่นที่นี่กัน เล่นน้ำอยู่หน้า resort อะไรอย่างเงี้ย ก็สนุกแล้วแค่นั้น แต่ก็รู้สึกว่า เออ เป็นที่ที่แบบ ถ้า ถ้าจะแนะนำใคร ก็ยังแนะนำที่นี่อยู่ ค่ะ <chuckles>
อืม ๆ <smacks lips> อืม จริง ๆ อะ อยากไปอยู่ค่ะ เหมือนเคยคุยกับแฟนไว้ว่า เออ ที่นี่น่าไปเนาะ มันดู มันดูเป็นเวิ้งน้ำที่ดูสงบดีจัง แบบเนี้ย รู้สึกว่าอยากไปพายเรือเล่น
อืม <chuckles> ใช่ ๆ แล้วยิ่ง ใช่เลยค่ะ เพราะ ว่า เหมือนมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะคะ เราก็เลยแบบพายเรือเล่น พายจาก resort นี้ไป resort ข้าง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <chuckles> คือแบบกิจกรรมที่ทำนะ แล้วก็ ก็เช้ามาอะค่ะ มันแบบพื้นน้ำมันจะเรียบเหมือนกระจกเลยนะคะ มันจะแบบยังไม่มีคลื่นอะ แล้วก็ เออ ค่อย ๆ มี มีพระอาทิตย์ขึ้น มีความเย็น แล้วก็มีแบบไกล ๆ ก็จะมีหมอก เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นฝน ใช่ไหมคะ มันก็จะมีหมอกนิด ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่อย ๆ แบบหมอก มีหมอกด้วย มีพุ วิวภูเขาด้วย โอ้ สวยมากเลยค่ะ สงบมากเลย อือ
อือ ๆ ๆ อืม อือ อึ อืม อืม แล้วแบบเนี้ยค่ะ นั่งเรือเข้าไปที่ resort ใช้เวลานานไหมคะ?
ค่ะ เอ่อ ประมาณ 45 นาทีได้มั้งคะ ประมาณนี้เลย เออ
โอ้! ก็ใช้เวลานานอยู่นะคะ
ใช่ค่ะ เป็นเรือหางยาวนะคะ แล้วก็ resort เนี่ยค่อนข้างเข้าไป เอ่อ ลึก ลึกอยู่หน่อย ค่ะ แต่อาจจะไม่ถึงกับลึกสุด แต่ก็ยังลึก ถือว่าลึกเหมือนกันค่ะ เพราะว่า <clears throat> เป็น เป็น resort ที่ ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในตอนนั้นนะคะ ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยแบบเขาเริ่มมีกันหรือยัง แต่ว่า resort ที่อยู่ด้าน ด้านหน้าเขื่อนอะ ก็ ก็จะมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่บ้างนะคะ บาง resort ก็จะมี แต่บาง อุ แต่ว่าตอนนั้นน่ะที่เลือกไป resort เนี้ยคือเป็น resort ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ อืม แล้วก็ แล้วก็ใช้ ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลย ในแพ็กเกจนั้นก็จะรวมทั้งแบบอาหาร แล้วก็กิจกรรมเลยค่ะ ก็คือไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องทำอาหาร ถึงเวลาก็เขาก็เรียกมาทานอาหาร <chuckles> ทานอาหารเสร็จก็ไปเล่น อะ ไรอย่างงี้ ค่ะ
อืม ๆ อืม อือ มีนวด มีสปา อะไรแบบนี้ด้วยไหมคะ?
เออ ไม่มีนะคะ ที่ ที่ Resort นะคะไม่มี ตอนนั้น ให้ เท่าที่ถามดูว่า เออ มันมีกิจกรรมอะไรทำได้บ้าง? ก็ ก็มีอาจจะไปเยี่ยม Resort อื่น ไปเที่ยว Resort อื่นเขาอาจจะมีปลา มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เลี้ยงปลาแล้วก็ไปเดินป่า แล้วก็ไปเดินนำ ไป ไปน้ำตก อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ถ้าสมมุติว่า อยากทำกิจกรรมอื่น แต่ถ้าไม่มีทำอะไรก็พายเรือ เล่น อยู่รอบ ๆ Resort แค่นั้นค่ะ อืม
อ๋อ อือ ๆ ๆ ๆ อ อืม ๆ อืม น่า น่าสนใจมากเลยค่ะ รู้สึกว่า เหมือนจะเห็นใน เอ่อ คลิป คลิปสั้นใน เอ่อ Instagram อะค่ะ มันจะมีแบบว่าคาเฟด้วยอะ คาเฟที่ ที่เขื่อนเชี่ยวหลาน แล้วเขาจะแบบเหมือนเป็นคาเฟมุมสูงอะค่ะ แล้วทีนี้ก็จะเห็นวิวเต็มเลย สวยมาก
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ้อ ค่ะ เออ คิดว่า มันก็น่าจะมีเพิ่มอะไรเพิ่มขึ้นแล้วเนาะ มันอาจจะแบบมีการพัฒนาขึ้นแล้ว เพราะว่าจากที่ไปนี่ก็แบบ 10 ปีได้แล้วมั้งคะ มันก็ คิดว่า น่าจะ คง คงน่าจะมี Res เอ่อ Resort หรือคาเฟเก๋ ๆ น่ารัก ๆ ขึ้นเยอะเลย อือฮึ
อืม อ อืม ค่ะ อืม ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณหมวก มีประสบการณ์พิเศษหรือความทรงจำดี ๆ เกี่ยวกับสถานที่นั้นไหมค่ะ?
เป็นไปได้ ค่ะ เออ ปัน น่าจะเป็นความทรงจำดี ๆ เพราะว่าเป็นการแบบไปทริป อืม ทริปนี้ที่ไปนะคะเป็นทริปที่เหมือนแบบส่งท้ายกับ ให้กับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาจะแบบ เอ่อ ตัดสินใจจะไปใช้ชีวิตกับแฟนที่ต่างประเทศ ไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็ ก่อนที่เขาจะเดินทางไปต่างประเทศอะ เราก็คุยกันว่า เออ เรา คือก่อนหน้านั้นเรามีทริปด้วยกันตลอดไงคะ เป็นแบบเพื่อนสนิท ไรเงี้ย แล้วเราก็จะมัก จะแบบเวลาทริปเที่ยวดั๊กจะมีคนนี้ไปด้วย ครั้งนี้ก็เลย เราก็เหมือนแบบเป็นการรวม อือ ทริป เอ่อ รวมคนที่แบบสนิท เฉพาะเพื่อนที่สนิทอะค่ะแล้วก็ไปเที่ยวกัน เหมือนเป็นทริปสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปไกล อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า เออ มันเป็นทริปแบบในความทรงจำ เพราะว่าเหมือนพอหลังจากทริปนี้แล้วเพื่อนก็ต้องไปต่างประเทศแล้ว อะไรอย่างงี้ อืม ค่ะ
อืม อืม ๆ อืม ๆ อืม อืม ค่ะ อืม ถ้าเป็นของหมวก เอ๊ย! ถ้าเป็นของบ้านตอนที่ไปเที่ยวที่น่าน น่าจะเป็น เอ่อ มันเหมือนมีอีกคาเฟหนึ่งค่ะที่เราต้องขับขึ้นไป ซึ่งมันก็แบบชันเล็กน้อย แต่ว่ามันเห็นวิวทั้งหมดเลยอะค่ะ เหมือนที่แบบอีกภูเขา อีก ค 2-3 ภูเขา ไรเงี้ย ก็เหมือนจะเป็นประเทศลาวแล้ว แต่ว่าวิวมันสวยมาก สวยจนแบบ โอ้โฮ! มัน มันสวยขนาดนี้เลยเหรอ? อะไรแบบเนี้ย เออ ใช่แล้วรู้สึกว่า แบบไปนั่งแบบรับลมคุยกับแฟน แบบเนี้ยค่ะ เลยรู้สึกว่า เออ เป็นกิจกรรมที่สนุก แล้วก็แบบเป็นความทรงจำที่ประทับใจมาก ๆ รู้สึกว่า เออ อยากไปอีก อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วที่นั่นเขาก็จะมีกิจกรรมแบบว่า อืม มีกิจกรรมนวดด้วย สปาด้วย แบบเนี้ยค่ะ แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมแบบบางช่วงนะคะที่เห็นใน ใน เอ่อ เฟซบุ๊กเพจของเขาอะ ก็จะเป็นแบบมีเชฟมาทำอาหารให้ทาน หรือไม่ก็จะเป็น เป็นกิจกรรมแบบทำตุงไส้หมู อะไรแบบเนี้ยค่ะ ช่วง ช่วงสงกรานต์
ค่ะ อืม อ้อ ค่ะ อ้อ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ โอ้โฮ ก็ดีนะ เป็นกิจกรรมที่แบบค่อนข้างแปลกใหม่เลยเนาะ คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะกิจกรรมนี้
อืม ใช่ ใช่ มัน มันน่าจะเป็น เอ่อ กิจกรรมเฉพาะ ใช่ ๆ เฉพาะวัฒนธรรม เฉพาะภาคเขาอะเนาะ อืม อะไรแบบนี้ ใช่ ๆ อันนี้เห็นเพื่อนไป ก็เพื่อนก็บอกว่า รู้สึกว่าชอบเหมือนกันค่ะที่นี่ รู้สึกว่าสงบจริง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ
เฉพาะพื้นที่เนาะ? ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ ดีจังเลย ตอน ตอนที่ ตอนที่หมวกไปนะคะ เคยไปแบบที่ที่ไปน่านน่ะค่ะ แล้วก็อุตส่าห์เลือก เลือกแบบเป็นรีสอร์ทที่ เขาชื่ออะไร Cocoa Valley อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่มันแบบเขา เขาปลูกต้นโกโก้ หรือเขาแบบขึ้นชื่อเรื่องโกโก้ของเขานะคะ แล้วก็อุตส่าห์เลือกแบบ ท เอ่อ รีสอร์ทนี้เลยนะ เพื่อเราจะได้แบบทานโกโก้ อะไรประมาณนี้ กลายเป็นว่าเราอะเข้า เข้าที่พักก็ค่ำแล้วนะคะ ไปถึงก็คือแทบจะไม่ได้ทำอะไร คือนอนอย่างเดียวเลยค่ะ ไปถึงแล้วก็นอน <laughs> เพราะว่ามันค่ำแล้วไม่เห็นอะไรแล้ว ก็โอเค เข้าไปถึงนอน กลายเป็นว่าตื่นเช้ามา ก็ ก็มีทานอาหารของรีสอร์ทนะคะ แต่ว่าตรงที่เป็น ค คาเฟ แล้วเขามีโกโก้อะค่ะ ดันยังไม่เปิด เขาเปิดแบบสายกว่านั้นน่ะค่ะ 10 โมง สิบเอ็ด โมง แล้วเราก็ต้องรีบเพื่อจะออกจากที่นั่น แล้วก็ไปที่อื่นแล้ว แล้วก็กลายเป็นว่า สรุปเราก็ไม่ได้ทานโกโก้ อะไรของ ที่รีสอร์ทเลยนะคะ <laughs> รู้สึกว่า
อืม อืม อืม <laughs> อ๋อ อือ ๆ ๆ โอ้ <laughs> เหมือนแค่ไปนอนเฉย ๆ ไม่ ไม่ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่แบบรีสอร์ทนั้นเลย โอ๊ย น่าเสียดายจังเลยค่ะ
ใช่ ใช่ ใช่ เสียดายค่ะ เพราะว่า อืม เออ เราก็ตั้งใจเลือกว่า เออ เราจะได้แบบไปเก็บ ไปดูโกโก้ ไปดูวิธีการทำโกโก้ หรือว่าไปทานโกโก้ของเขา เพราะว่าเขาบอกว่าโกโก้ของเขานี่แบบขึ้นชื่อ ปรากฏว่าไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะ <laughs> เสียดายมาก <laughs> ค่ะ
อืม <laughs> เอ็นดูอะ สงสาร ค่ะ จริง ๆ เอ่อ ที่ ที่ เอ่อ บ้าน บ้านไปอะค่ะ รู้สึกว่ากาแฟก็เขาอร่อยด้วย ทีนี้ก็เลยรู้สึกประทับใจไปกันใหญ่เลยค่ะ เพราะว่าจะชอบดมกลิ่นกาแฟ ได้กินกาแฟแบบว่าที่มันรสชาติถูกปาก ความหอม หรือความเข้มอะไรที่มันถูกปากเราอะ รู้สึกว่า แบบ อืม มันทำให้แบบเช้าวันนั้นที่เราตื่นมา มัน มันดีกว่าเดิม อะไรแบบเนี้ย
อืม อืม เออ ดีจัง ค่ะ อืม <chuckles> อา ชอบเหมือนกันนะคะ จริง ๆ อะเป็นคนชอบกลิ่นกาแฟนะคะ แต่ว่าไม่ได้ทานกาแฟ แต่ชอบกลิ่นกาแฟ <laughs> ใช่
อืม อืม ชอบกลิ่น กลิ่นมันผ่อนคลายนะคะเนาะ อืม
ค่ะ ใช่ มันอะโรมาเนาะ รู้สึกว่ากลิ่นกาแฟมันคือแบบให้ความอะโรมา <laughs> ยังไงไม่รู้ ค่ะ
อืม ใช่ ใช่ค่ะ ก็เลยแบบว่าเป็น เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเวลาไปที่ไหนก็จะพยายามลองทานกาแฟที่นั้น ๆ ด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็สร้างแบบประสบการณ์ใหม่ ๆ ความทรงจำใหม่ ๆ ดีว่า เออ กาแฟที่นี่เป็นยังไง ก็จะสามารถแบบบอกเพื่อน ๆ ได้ว่า เออ กาแฟก็รสชาติประมาณนี้นะ อีกที่หนึ่งก็รสชาติประมาณนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ค่ะ วันนี้สนุกมากเลยค่ะคุณหมวกที่ได้คุยกัน
อืม ค่ะ อืม <laughs> ค่ะ อืม ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ค่ะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ